À, bạn ơi, mình lại thất bại nữa rồi đó, bạn ơi. Cứ mỗi lần mà mình cố gắng xây dựng một cái thói quen gì đó tốt á, thì mình chỉ duy trì được vài tuần đầu tiên thôi, sau đó cái sau đó thì cái động lực lại cứ biến đi đâu mất á bạn. Cảm giác như là mình cứ quay lại vạch xuất phát hết lần này đến lần khác luôn nha. Mà thực sự không hiểu là tại sao mình lại cứ như vậy á.
Ừm. Ừm. Ừm, thì ra những cái vấn đề này thì hông có sao đâu. Thật ra cái duy trì thói quen cũng hông có dễ. Nhưng mà bạn ơi, bạn cho mình biết là cái thói quen mà bạn đang duy trì là cái gì hông? Với lại bạn, a, bắt đầu từ bao lâu ha?
Ừm, cái thói quen mà mình đang duy trì á hả? Nó là mình đang muốn là mình dậy sớm vào lúc 6:00 để tập thể dục buổi sáng á bạn. Ờ, và mình đã bắt đầu được khoảng 1 tháng nay rồi. Thì 3 tuần đầu tiên á nha bạn, thì nó rất khá là ổn luôn nha. Nhưng mà sau rồi sang tuần thứ 4 á, thì mọi thứ bắt đầu trật bánh khỏi <laughs> đường ray vậy. Ờ, cứ chạy rồi tắt báo thức, rồi ngủ tiếp, mặc dù là đã đặt rất là nhiều kỳ vọng vào nh lần này rồi nha. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ khác đi á, nhưng mà cuối cùng thì vẫn như các lần trước thôi. Nó làm cho mình cảm thấy rất là thất vọng về bản thân và cái sự kiên trì của mình luôn á.
Ừm. À, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ờ, nhưng Mình hiểu rồi, nhưng mà bạn ơi, ở, tại sao, lý do nào bạn có một cái thói quen là bạn, ờ, muốn là bạn tập thể dục? Cái hông biết là cái mục tiêu ban đầu của bạn là gì ha, ờ, thì dẫn tới cái chuyện là bạn muốn tập thể dục buổi sáng á?
À, thì cái mục tiêu ban đầu của mình á, thì nó cũng chỉ đơn giản là muốn có thêm năng lượng cho cả ngày thôi bạn. Và cũng có thể là giảm bớt căng thẳng từ công việc nè, và cải thiện cái sức khỏe chung của bản thân nữa. À, thì mình cũng không muốn đặt mục tiêu là cái gì đó quá lớn lao như là giảm cân hay là có một cái vóc dáng hoàn gọi là hoàn mỹ cả, mà về đo lường về tiến độ á, thì mình chỉ đơn giản là đếm được đếm được cái số ngày mà mình thực hiện trong tuần thôi. Thì cái tuần đầu tiên á nha, thì mình chỉ thực hiện đâu đó mình thực hiện rất là tốt, đâu đó được 5 trên 7 ngày, cảm giác rất là tốt luôn. Nhưng bắt đầu tuần thứ hai thì lại xuống còn có 4 ngày à. Rồi đến tuần thứ ba thì chỉ còn 2 ngày, rồi vừa rồi tuần gần nhất thì chỉ còn đúng được có 1 ngày thôi, bạn ơi. Nó tụt dốc không phanh luôn á.
Ừm. Ừm, hiểu. Ừm. Ừm, thế cũng tốt. Ừm. Ồ. Nhưng mà bạn có biết là cái lý do tại sao bạn cứ, ơ, ờ, tuột dốc vậy hông? Nó có phải là do là bạn không có thời gian nè, hay là bạn tự nhiên bạn lười, rồi bạn có mất động lực như thế nào hả bạn?
Ừm, thì đó cũng là một cái điều mình không nắm chắc được á, bạn ơi. Có lẽ là do cái hào hứng ban đầu nó biến mất á. Nhưng mà những ngày đầu á, khi mà mình thức dậy á, thì mình có một cái một cái sự quyết tâm rất là cao nha. Mà sau vài tuần á, thì cái cảm giác mà quyết tâm mới mẻ đó thì nó biến mất luôn hoàn toàn á bạn. Công việc thì cũng cũng một một phần thì cũng là do công việc nó cũng có vài dự án gấp á, khiến mình cũng phải thức khuya hơn một chút. Nên mà hôm sau thì cảm giác nó cũng mệt mỏi hơn á bạn, khiến mà cái việc dậy sớm đối với mình thì nó cũng là một cái gì đó cực hình á. Rồi thì vì mệt mỏi mà, nên mà khi mà b nghe báo thức xong á, thì mình lại tắt báo thức đi, rồi lại cứ là, gọi là, ờ, mình ngủ thêm một chút chắc là hổng sao đâu. Rồi chỉ cần một hôm nay thôi nữa là y như rằng mình cũng không dậy nổi nữa bạn ơi. Cảm giác như mình phá vỡ cái chuỗi của mình vậy.
À, rồi. Ừm. <laughs> Rồi, thế thì bạn Ừm. Ừm. Mình hiểu chứ. Ừm, tại vì là cái việc mà bạn mất động lực á thì mình phải xác định được cái nguyên nhân cụ thể khiến bạn mất động lực là gì, rồi sau đó mình mới sẽ có được cái mà, ờ, hướng đi phù hợp ha. Ừm, không biết là trong quá trình bạn tập á, thì bạn thấy là luyện tập nó quá s quá khó với bạn hay là quá dễ ha?
Ừm, mình thì cũng không cảm thấy nó quá khó hay là quá dễ đâu. Thì cái việc mà khó nhất để mà luyện tập đối với mình á là cái việc dậy đúng giờ và bắt đầu bắt đầu luyện tập đầu tiên. Thì thông thường mà nếu như những những cái tuần đầu tiên á, mà khi mà mình đã dậy được rồi và mình đã luyện tập rồi á, thì mình cảm giác rất, ơ, là thoải mái thôi. Tập cũng không có quá khó, tại vì mục tiêu của mình cũng không phải là cái gì đó quá lớn lao mà chỉ đơn giản là rèn luyện sức khỏe thôi. Nên mà những cái bài tập của mình thì cũng không phải là bài tập cường độ quá cao. Nhưng mà thực sự cái bước đầu tiên luôn là cái bước khó nhất, là cái bước mà mình có thể rời khỏi chiếc giường và bắt đầu tập vào lúc lúc sáu lúc lúc 6:00 á, bạn ơi.
Ừm. Rồi, mình hiểu. Ừm. Ờ, mình hiểu rồi đó. Thế thì trong lúc bạn tập mà cái quá trình bạn theo đuổi mục tiêu này nè, thì có ai cùng thực hành với bạn hay là, ờ, bạn có dậy tập chung với ai hông?
Ừm, thông thường thì mình là mình vì mình thường thì mình chỉ tập một mình thôi, bạn ơi. Tại vì mình hay tập ở nhà á, mà mình cũng không có thích mình cảm giác mình một người hướng nội, vì thế mình cũng không thích những nơi quá đông người hoặc là những cái nơi công cộng. Ờ, thường thì mình sẽ tập, ờ, ở những cái khoảng trống trước sân hoặc là, ờ, trước cửa trước cổng nhà mình thôi. Chứ mình cũng không hay ra công viên đâu, nên thông thường là mình sẽ tập một mình thôi, chứ hông có ai để đồng hành với mình cả.
Ừm. Ừm, đúng là tập một mình thì nó cũng khó động lực nữa. Tại vì nếu bạn có cái phòng tập á, thì mình ra đó để mình có không gian rồi có những người mà hỗ trợ nhau và cùng động viên nhau á, thì nó cũng sẽ dễ duy trì động lực hơn. Những cái này thì bạn phải dựa vào cái nỗ lực bản thân của bạn rồi đó. Ừm, thế thì, ờ, ờ, công việc của bạn thì dần dần nó bị quá tải lên hay sao bạn? Hay là, ừm, bạn có một cái lịch làm việc cố định luôn?
Ừm, thông thường thì mình sẽ có một cái lịch làm việc cố định nha, bạn ơi. Thường thì mình sẽ làm lịch từ ờ, là, hò làm việc từ 9:00 sáng cho đến 6:00 tối nè. Nhưng mà chắc chắn là mình nghĩ là sẽ có cũng có nhiều trường người trường gặp trường hợp giống mình á, là thường sẽ không thể giải quyết được hết công việc trong cái khung giờ đó. Thì mình cũng th rất là thường xuyên phải, gọi là, mang công việc về nhà để mà làm thêm. Ờ, đôi khi là phải làm tới 10:00-11:00 giờ đêm mới xong và để giải quyết, thì lúc đó mình cảm giác rất là mệt luôn và mình chìm thẳng vào giấc ngủ luôn. Và đến sáng hôm sau thì đến 6:00 sáng, thì mình cũng chưa thực sự cảm thấy là có một cái sức kh gọi là một cái sức khỏe đảm bảo để có thể, ừm, tập thể dục nữa. Chính vì thế nên mà không phải là lúc nào là mình không phải là ngày nào mình cũng mình cũng phải, ờ, gọi là, tăng ca ở nhà như vậy nha. Nhưng mà cái chuyện mà tăng ca vào ở nhà thì nó xảy ra cũng khá là thường xuyên trong tuần á.
Ừm. Ừm. Mình hiểu rồi. Ừm. Mình hiểu. Vậy thì không biết là cái công v của bạn là áp lực và quá tải vậy đó, nó ảnh hưởng tới cái chuyện mà bạn, ờ, hồi h hồi phục sau cái làm việc ảnh hưởng tới mấy, đúng không? Nhưng mà trong quá trình bạn làm á, thì bạn có đồng đội để hỗ trợ hay là bạn đã từng trình bày cho mọi người bạn có cái công việc quá tải và đang, ờ, ảnh hưởng tới cái lối sống riêng của bạn vậy hông?
Ừm, thực chất thì, ờ, ừm, công việc của mình thì nó cũng không hẳn là đều đều, đều đều. Nhưng chỉ là dạo gần đây thôi, khi mà xuất hiện những cái dự án mới, những cái dự nói chung là khi mà công ty có những cái dự án mới và nhiều nhiều dự án, thì hầu như tất cả mọi người trên công ty đều gặp phải tình trạng như mình cả. Thành ra cũng không ai có thể hỗ trợ mình hết, bạn ơi, th vì mọi người cũng đều như mình cả mà. Và mình phải tự m tùy vào mỗi bản thân thì cũng phải tự coi đó là một cái phần mà mình cần phải cống hiến cho công ty á, nên mình cũng phải cố gắng thôi, chứ mình cũng không không thể nào mà, ờ, nói với sếp được, vì vì đây là một cái chuyện rất là thường xuyên luôn, khi mà có những cái dự án mới thì mọi người đều phải cố gắng hơn.
À, rồi. Ừm. Ờ. Bạn nghĩ thôi cũng phải đó. Có thể là cái nguyên nhân của bạn đang là có sự c m m ảnh hưởng tới cái duy trì thói quen tập thể dục của bạn là do cái áp lực căng thẳng kéo dài nè ha, thế thì mình có thể tính tới cái chuyện là quản lý thời gian đó. Không biết là trong ngày hay là trong lúc bạn làm việc, bạn có chia những cái đầu việc cho nó hợp lý rồi bạn, ờ, giải quyết như thế nào hả bạn?
Ừm, trong khoảng thời gian mình làm việc á hả bạn?
Ừm, nghĩa là trong quá trình làm việc bạn nhận dự án thì bạn làm sao để mà cân bằng công việc để mà nó tối ưu nhất. Tại vì mình sẽ cố gắng không có mang công việc, ờ, về nhà và tăng ca đó, thì bạn sẽ có một cái giấc ngủ trọn vẹn hơn. Từ đó thì buổi sáng của bạn nó sẽ hoàn chỉnh hơn. Thì mình đang muốn hỏi về quá trình bạn phân chia công việc nó có, ờ, hợp lý hay không á?
Ừm. Ừm, thì nếu mà thông thường nha, đối với những ngày bình thường khác trong tháng hoặc là trong năm những ngày làm việc bình thường của mình á, thì hầu như mình cũng không phải tăng ca vào ban đêm đâu. Tại vì mình mình cảm thấy là, ờ, cái việc mà mình tự sắp xếp công việc và cái khả năng giải quyết công việc của mình cũng khá là tốt. Nhưng mà đôi khi có những cái dự án mới thì không thể nào sắp xếp được, bạn ơi, tại vì đó, nó cần yêu cầu về tiến độ, về khối lượng công việc. Thành ra là, mặc dù là mình cũng đã, gọi là, tối ưu hết mức có thể về cái việc mà l sắp xếp các công việc làm sao cho mà hợp lý nhất rồi, nhưng mà thật sự thì nó cũng không không giúp cho mình không giúp mình giải quyết được công việc nhanh hơn. Tại vì bản chất đây là cái sự tăng về khối lượng công việc và cái mức độ khó của công việc, chứ cũng không phải là do bản thân mình chưa thật sự là tối ưu về quy trình làm việc đó, bạn ơi.
Ừm. Ừm. Rồi, mình hiểu. Ừm, thế thì bây giờ nha, bạn đang bị công việc nó đang bạn không có thể chủ động trong công việc. Nhưng mà nếu như bạn nghĩ tới cái chuyện mà bạn, ờ, linh hoạt trong việc là bạn thay đổi những bài tập thể dục của bạn thì sao ta? Mình đổi cái khung giờ tập thể dục nè, nó có thể là bạn linh hoạt hơn. Tại vì những cái công việc mà bạn tăng ca làm ở nhà đó, thì đôi khi có những giờ nghỉ ngắn, thì bạn có thể lồng ghép nó vô cái chuyện mà bạn tập thể dục trong những giờ nghỉ đó luôn. Thì bạn nghĩ là đó là một cái giải pháp tối ưu hông?
À, cái việc mà mình có thể thay đổi khung giờ tập thể dục một cách linh hoạt theo cái lịch trình làm việc của mình, đúng hông bạn? Ừm, mình mình mình thấy giải pháp nó cũng rất là hay ha. Giờ mình mình mới nghĩ ra luôn á. Nhưng mà mình thấy là, ừm, mình cũng chưa hiểu rõ được là mình nên linh hoạt như thế nào và nên áp dụng từng bài tập gì cho những cái không gian linh thời gian linh hoạt đó vậy bạn? Bạn có thể gợi ý cho thêm cho mình hông?
Đúng rồi, bạn thấy như thế nào ha? Ừm. Thật ra là bạn có thể chọn cái bài tập sao cho nó phù hợp với cái sở thích cá nhân của bạn thôi. Cái này là cách rất là hiệu quả nha. Bạn có thể thay đổi những bài tập nè, như là mình xen kẽ giữa những cái việc là, à, tập yoga, hay tập aerobic nhẹ nhàng hoặc là những cái bài nhóm cơ cơ bản mà bạn tập ở nhà đó, như là hít xà hay là chống đẩy. Thì nó cũng tốt để mà bạn duy trì sức khỏe á. Tại vì bạn nói là cái mục tiêu của bạn cũng không có quá cao cả, đúng hông? Chỉ là có được cái năng lượng, cái sức khỏe mỗi ngày nè. Thì nếu bạn, ờ, ờ, thấy là những cái lịch mà nó như vậy đan xen nhau và linh hoạt vô những cái khung giờ bạn có thể nghỉ ngắn á, thì, ờ, nó giúp cho bạn, ờ, đỡ nhàm chán và có duy trì năng lượng nữa thì quá tốt rồi. Tại vì mình cũng không cần quá nhất thiết là mình cứng nhắc với một cái thời gian buổi sáng mà đối với bạn thì nó quá là căng thẳng để bạn không có, ờ, chuẩn bị được cái năng lượng đủ cho buổi sáng. Thì cái việc là linh hoạt thì, ờ, bạn thấy OK, đúng hông?
Ừm, đúng rồi, mình thấy là việc linh hoạt rất là hợp lý á, nhưng mà, ờ, ngoài cái việc linh hoạt ra thì còn thêm cái giải pháp gì để mình có thể, gọi là, duy trì cái động lực của mình sòn cho cái việc tập thể dục buổi sáng hông vậy bạn?
Ừm, nếu mà bạn thấy cái tập thể dục buổi sáng á, nó quá là tốn nhiều thời gian và năng lượng thì mình có thể, ờ, cố gắng là đừng có ép mình quá mức ha. Mình có thể là tập những cái bài nhẹ nhàng thôi cũng là tập thể dục á, như là buổi sáng mình có thể là hít thở sâu hay là thiền nè ha, rồi, ờ, mình, ờ, tập luyện ở cái không gian của bạn. Ừm, ừm, nói chung là cứ thiền đơn giản thôi, quan trọng là bạn tập để mà cải thiện sức khỏe chứ hông phải là, ờ, cố gắng tập nặng hay là so sánh với người khác. Thì bạn thấy cái việc tập nó đơn giản hơn rất là nhiều, không cần lồng ghép quá nhiều bài tập. Nếu như bạn bắt buộc phải tập buổi sáng và bạn có cái khung thời gian mà nó bị giới hạn á, thì bạn có thể áp dụng cái cách là tập, ờ, đơn giản thôi ha.
À, đúng rồi ha. Mình chỉ cần tập những cái bài tập đơn giản thôi, đúng hông bạn? Cũng không cần quá cầu kỳ để có thể mình có thể tiết kiệm được thời gian vào buổi sáng, đúng hông? Ừm, cũng là một giải pháp rất là hay mà mình giờ mình mới nghe đó.
Đúng rồi. Thật ra là cái việc mà tập thể dục á là một cái quá trình mà nó lâu dài, chứ hông phải là bạn, ờ, thấy sau vài tuần được. Nhưng mà trong cái quá trình lâu dài đó đó, thì bạn sẽ thấy cái sức khỏe của bạn từ từ tốt lên, rồi bạn có thêm cái năng lượng để bạn nhận những công việc khó hơn để bạn làm tiếp nữa. Thực ra á là ng có sức khỏe là có tất cả để mình duy trì được tất cả mọi thứ á. Ờ, bạn sẽ thấy được cái kết quả của nó bằng cái nỗ lực trong công việc của bạn á bạn.
Ừm, cảm ơn bạn. À, đúng rồi ha. Bạn nghe bạn nói mà mình cũng nhận ra rất là nhiều điều luôn á, bạn ơi. Ừm, thì cảm ơn bạn nhiều lắm nha. Mình cảm thấy có một vài hướng đi rất là rõ ràng hơn rồi đó. Mình cũng hông cần cảm thấy bế tắc để mà cái việc duy trì thói quen nữa đâu. Ừm, chào bạn nha!
Ừm. Ừm, không có gì đâu bạn ơi. Ờ, mình rất là vui được, ờ, chia sẻ với bạn ngày hôm nay và giúp cho bạn cải thiện cái việc làm mất động lực tập thể dục nha. Mình chào bạn nha!